هو أنا زي ما باقول لك أنا أصلًا في العادي بنميل للدراما ال الاجتماعية وهو كان بيتعرض على القناة ال الأولى تقريبًا أو التانية في ميعاد المسلسل الساعة 18:00. قبل بقى ما قبل الدِش والإنترنت والإنفتاح اللي هو الرهيب بتاع السوشيال ميديا ده. فكان المسلسل مربوط بالعيلة. إن إحنا بنقعد بنتفرّج وبصراحة أنا عيلتي كمان كانت من العائلات اللي بت بتو بتحاول تعلّمنا من خلال، شُفتِ المشهد ده حصل إيه؟ شُفتِ هي ردّت إزاي على باباها؟ شُفتِ فالبطل بقى عودةً لسؤالك يعني، البطل كان هو الفنان محمد صُبحي ده أنا باعشقه. أنا باعشق الفَن اللي بيقدّمه، باحس إن هو فَن هادف مش مٌبتزَل، بيُخَاطب عقول الناس أكتر ما بيلعب على ال الإسفاف أو ال بيهتم بالصورة. أ يعني أنا ب يعني تقريبًا كل حاجة يعني مثلًا في برضه أ كان ف مسلسل ليه اسمه فارس بِلا جَواد، كان رائع. يعني عابر فعلًا بالنسبة لي لل لحدود ال الزمان والمكان إمم.
إمم. ياه! جميل أوي. إمم. إمم. آه. فأنتِ خلّيني أسألِك طيب آه. خلّيني أسألِك، أنتِ شايفة أنتِ واضح إن أنتِ مثلًا، آآ، من معجبين محمد صُبحي عمومًا في المسلسلات وكده والحاجات. فأنتِ شايفة إن هو هو السبب مثلًا في نجاح المسلسل دوّة أو إن هو كان بينقل الصورة صح في المسلسل وكده؟ والّا والّا ال ال ال الحاجات كُلّها على بعض أو القصة نفسها كان ليها دور تاني؟
إمم. أ بُص هي منظومة. هي قصة مكتوبة حلو، أ أبطال تحسّهم شبهك. يعني ما فيش حد بقى نافخ وشادد زي ما بيبقى حاصل دلوقتي فأنت تحس إن هو مش شبهك. لأ البطل ت تقدر تشاور على البطل ده وتقول ده بابا، ده جدو، الموقف ده شبه ماما بالضبط. يعني اح سيبني أحكي لك مثلًا موقف كده عن مايسة. آه. مايسة دي هي الأم في ال في ال في المسلسل. آآ الأم مايسة دي هي أنا باشوفها ماما. إيه؟
إمم. يعني كُلّهم. آه. ماشي احكي لي، احكي لي. مايسة مايسة دي اللي هي مين ال مين الممثلة معلش؟ إمم. مين الممثلة اللي كانت قايمة بدور مايسة؟
آآ سُعاد نصر تقريبًا.
سُعاد نصر آه، تمام.
إمم. فكانت هي قايمة بال ب بدور الأم. أنا باشوف فيها ماما، باشوفها إزاي لمّا الأب يَحتّد هي اللي بتدخُل تِلِم الدنيا أو في نفس الوقت هي الأم كده اللي تخُش للأب الأوضة كده وتقوم إيه، إلحق بنتك عملِت كذا، كذا، كذا اتفضّل بقى اتصرّف. أنا باشوف ماما، <laughs> وباشوف نفسِي حاليًا يعني.
آه. طب أنتِ شا شايفة شايفة حياتِك بتت بتتعمل قدّامِك كده في المسلسل؟ آه.
بالضبط، بالضبط. وعايزة برضه أضيف حاجة يعني، إن المسلسل كان زي ما قُلت لك هو 7 أجزاء، فأنا كِبرت معاه. أنا آه تقريبًا أكتر كمان أعتقد.
إمم. إمم. ياه 7 أجزاء! ط ط طويل طويل أوي. طب كل جزء مثلًا إيه قصيّر والّا كام حلقة كل جزء؟